يعني تبقى يعني عمرهم ما هيبقوا زي العلاقات القديمة أو نفس الصداقات القديمة، بس على الأقل يبقى في معارف كده أو في علاقة سطحية يعني، حد أكلمه، حد يكلمني، بس طبعًا ده أنا مفتقداه تمامًا وأنا مش باعرف أعمل صداقات، أنا باحس إن أنا باتحرج، باحس إن أنا مش عارفة أتكلم، باخاف أ يعني أقول لك أنا باخاف أ مثلًا أتكلم مع حد ويقول لي مثلًا يعني ما ي ما يتبادلش معايا الكلام أو ما يتواصلش معايا. ما أعرفش أتواصل مع حد، فاهمني إزاي؟
فاهمِك. إمم. فاهمِك آه. امم، امم، امم مقدّر ده ف طبعًا وفاهمه.
أ يعني أنا جرّبت آه، جرّبت أحاول أعمل صداقة كده مع ناس جنبي و ويعني آآ، ويعني قُلت إيه، أبدأ كده أسَلّم، أضحك، أ ابتسم. آآ، ع لقيتهم يعني مش مستجبين ومش عايزين يعني زي حاجة، فطبعًا دي كبستني أو حسِّسِتني إن أنا مكسوفة وخايفة أكررها تاني وخايفة أعملها تاني. فبصراحة يعني م آه.
كويس، إمم. ام إمم. فهمتِك طبعًا ومقدّر ده، إمم.
فالموضوع صعب يعني.
مقدّر ده طبعًا آه، آه، فاهمِك. إن أنتِ يعني أنتِ حاولتِ كُنت هاقول لك لسه جرّبتِ والا لأ، قُلتِ لي آه، إنِّك حاولتِ فعلًا إنِّك تكلّمي حد وإنِّك ت رُحتِ لناس مثلًا آآ، تتكلمي معاهم فإيه، لقيتيهم مش متقبلين فأنتِ حسيّتِ بإحراج. أنا مقدّر حاجة زي كده فعلًا، أنتِ عندِك حق في شعورِك ده. طب، بس قولي لي كده، أنِت عندِك مشكلة مثلًا آآ، أو أنتِ إنِّك تتعرفي مثلًا على حد على ع يعني أنتِ بتدَوّري على حد مُعين تتعرفي عليه؟ يعني حد مثلًا عربي والّا حد لازم يكون مثلًا من نفس ب بلدِك والّا عادي إنِّك حابّة تتعرفي على أصدقاء وخلاص؟ آه، م مش حد معين يعني. امم، امم.
أي حد. آه، أي حد. لا لأ، مش أي حد، أي حد نتكلم معاه ويبقى في تواصل كده، في في كلام، في الواحد يعني يبقى عارف ناس. آه، يبقى ف عارف ناس، يتكلم مع ناس، كده يعني. الصداقات بتبقى حلوة، خاصةً كمان لمّا يبقى فيها سفر، في غربة، بيبقى في يعني جو حلو أو أو حد الواحد يعرف يتبادل معاه الكلام وكده يعني، أنت فاهم؟ فدي بتفرق كتير، آه. فأنا آه، ده مضايقني أوي يعني، أنا باحاول أكتشف أي حاجة تكون مشتركة، أي حاجة أعملها، آآ، مش عارفة أتصرف، آه.
يسَلّيكي، آه. امم، امم. آه طبعًا، فاهمِك، أكيد طبعًا. أ طب، قولي لي عاو امم، عاوز أعرف منِّك، أنتِ يومِك مثلًا بيبقى في وقت كفاية، إن أنتِ مثلًا تخرجي تتعرفي على ناس؟ يعني ت تخرجي شوية كده من برّه مثلًا البيت أو برّه ال الشقة اللي أنتِ فيها، بحيث إنِّك تقابلي ناس أكتر مثلًا في الشارع أو في الجيران ليكِ أو مثلًا إيه، آآ، في جنينة أو مثلًا يكون مكان عام كده تُخرجي تتكلمي فيه أو تقابلي ناس، والّا الموضوع بقى أنتِ مشغولة أوي لدرجة إنك مش قادرة تخرجي من البيت؟